Also, das Ding ist, ich bin ’n sehr, sehr ich bin ’n offenes Buch und wenn’s wenn mir irgendwas wenn mir was nicht gefällt oder wenn’s mir wenn mich irgendwas belastet, dann wissen Menschen das, dann teile ich das. Und auch wirklich meine innersten Gefühle, und ich habe das schon oft versucht, mit Mutti zu teilen. Ähm, ich glaube, dass sie das vielleicht auch gar nicht so ’n bisschen so gar nicht so wahrhaben will, wie’s mir genau geht. Ich meine, ich bin keine <snorts> 10, 15, also ich bin mittlerweile 26 und ich glaube, sie ist sie ist schon sehr, sehr, sehr hart im Leben und sie sagt immer: „Ja“ und dann sagt manchmal sagt sie: „Ja, jammer nicht rum, du hast doch dein eigenes Leben und ich bin doch trotzdem da. Wir können auch hier bei Oma gemütlich sitzen und was ist denn das Problem?“, und so, und wenn ich dann sage: „Ich will dich mal für mich allein haben”, dann nimmt sie das auch nicht so richtig ernst. Ähm, von daher ist es schwierig. Ja, ich habe schon oft versucht, das anzusprechen tatsächlich.
Meine Idee war jetzt also ich weiß nicht, ob das jetzt komplett, ähm, weit hergeholt ist, also da hatte ich 2 Ideen, einmal, es ist ja jetzt Weihnachten, vielleicht ihr einfach mal ’n längeren Brief zu schreiben, um mal deine ganzen Gefühle und Emotionen mitzuteilen und was du dir eigentlich von ihr wünschst und was für Sorgen du dir machst. Manchmal, wenn Menschen was lesen, so im Nachhinein bewirkt noch was anderes oder weiß ich nicht, du kannst ja deine Mutter dann einschätzen, ob das ’ne Idee wär. Mein zweiter Gedanke war, ihr vielleicht einfach ’n Kurztrip zu schenken und mit anderen Leuten, dass du vielleicht sagst: „So, und da werde ich jetzt mal ’ne Haushaltspflege organisieren für ’n Wochenende oder so was.“
Mhm. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Das klingt t total schön, also beide Tipps, äh, klingen sehr, sehr schön. Meine Mama ist auch genauso emotional wie ich <chuckles> und, äh, ich glaube, so ’n Brief, das würde absolut würde absolut ankommen. Ja, das da bin ich mir ganz, ganz sicher. Habe ich noch nie drüber nachgedacht tatsächlich, dass mal auch so ja, ich vielleicht hat das noch mal so ’n anderen Impact irgendwie, wenn ich, ähm, ja wenn sie diese Zeilen liest, kommt vielleicht anders an. Und das mit ’nem Kurztrip, das klingt auch tatsächlich super, super, super schön, damit sie mal vielleicht auch wieder das Gefühl dafür hat: „Oh, wie ist es denn, was für mich zu tun? Wie ist es denn mal wie ist es denn da mal weg zu sein? Mal nicht diese Belastung zu spüren, die körperliche und sons und auch, äh, die emotionale.”
Das kann ja auch nur einen Tag oder so was sein. Ist ja auch schon manchmal so, wenn sie nicht länger will, aber einfach mal raus ist ja immer ganz so ganz gut.
Ja. Bestimmt. Mhm, mhm. Ja, das sind tatsächlich 2 super, super schöne Ideen. Ähm, ich werde mal schauen, inwiefern ich das mit dem Trip umsetzen kann, was genau ich da mache. Oder meinetwegen, ich schenke ihr mal 'n ganzen Tag irgendwie Wellness oder so, sie liebt Massagen oder ich massiere sie einfach, äh, mal 2 Stunden lang selbst. <laughs> Ähm, ja, und das mit dem Brief werde ich auch auf jeden Fall machen. Das ist ’ne sehr, sehr den werde ich so umsetzen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und für die netten Tipps.
Ja, sehr gut. Danke für dein Vertrauen. Tschüss.
Ja, danke, tschüss.